Đúng rồi, cũng có nhiều bài hát lắm, nhưng mà trước đây á thì, ờ, rất là nhiều cái bài hát mình tệ, mình mình mình mình thích những cái bài hát đấy, nhưng mà hầu như khi mình nghe nhạc ấy là mình có một cái, ừm, cái việc là rất là kém, đó là nhớ được những cái lời bài hát và ấy, nhưng mà những cái tên bài hát chính xác là mình rất hay bị quên. <chuckles> Ừ.
Ừm. À! Ha, vậy luôn á hả? Ồ, thế thì thường khi mà bạn cứ khám phá ra một bài hát mới xong là bạn cần là phải lưu lại, rồi xong đó là bạn phải nghe đi nghe lại là bạn mới nhớ cái bài hát đấy nó tên là gì à? Chứ còn ngay lúc đấy là không có nhớ, đúng không? À.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, hoặc đúng, đúng, chính xác, chính xác. Và khi mình muốn, a, ví dụ mình muốn chia sẻ với bạn cái tên bài hát đó là gì, thì mình cũng không nhớ tên đâu, mình suy đoán mình sẽ gõ lời bài hát đấy ra, mình gõ cái lời bài hát để mình tìm kiếm ấy, thì nó sẽ ra tên bài hát thôi, rồi sau đó mình chia sẻ cho bạn được. <chuckles>
Ừm. Ô, thế thì lúc đấy bạn làm thế nào? Ờ. À! Ừm, có nghĩa là bạn sẽ, a, thu hút bởi những cái lời bài hát nhiều hơn là cái tiêu đề bài hát, cũng như là cái ca sĩ thể hiện bài hát đó, đúng không? Ờ, rất là hay luôn đấy.
Đúng rồi. Đúng, đúng rồi, một chính xác. Ừm, một cái đoạn điệp khúc nào đấy, hoặc là một cái đoạn nào đấy mà mình thấy, á, nó thật sự rất là hay ấy, thì mình nhớ được, ừm, mấy câu đấy thôi, hai là mình sẽ tìm được cái bài hát đấy tên gì.
Ừm. Ờ. Ờ, rất là thú vị ấy bạn ạ. Thế thì có khi nào mà bạn tự nhiên vô tình mà nghe một cái, a, lời bài hát nó rất là hay ở trên TikTok hoặc là một cái ứng dụng mạng xã hội nào đó chẳng hạn ấy, rồi bạn thấy, ui, hay quá, là mình phải đi nghe liền cả cái bài hát này không?
Ừm. Ừm. Ừm, có chứ, rất là nhiều trường hợp như vậy á. Có khi mình lướt mạng trên TikTok, hoặc là đôi khi mình đi qua một quán cà phê nào đấy, thì, ô, có những cái bài hát nó nghe rất là, ờ, hấp dẫn, rất là mới lạ á, thì mình rất là muốn tìm ngay được cái tên của bài hát đấy. Thì, à, có đôi lúc ừm.
Ờ, ấy. À. Ồ, thế thì lúc đấy là bạn tìm bằng cách nào?
Ừm. Có đôi lúc thì mình cũng hỏi trực tiếp cái người, ờ, phục vụ ở quán cà phê ấy, hoặc là chủ quán cà phê đấy nếu mà mình gặp á. Ừ, ờ, mình sẽ hỏi trực tiếp đấy, cái bài hát đấy là là là bài hát tên gì, để tìm kiếm ở đâu, hoặc là ừm.
Ồ. Ừm, cách này rất là trực tiếp mà có thể là có thông tin luôn được được được, ừm, đấy, đúng không? Ừm.
Đúng, ừm, nhưng mà trong một số trường hợp mình không tiện để hỏi hoặc là không gặp ai á, thì hồi nãy mình có nói rồi. Mình nhớ một vài mình nhớ một vài cái lời của nó, sau đó mình ghi lại ở trên điện thoại á, thì mình vào mình tìm thì nó cũng sẽ ra. Ừ.
Ừ, thế lúc đấy bạn sẽ làm thế nào? À, ờ. Ờ, thế thì còn có cách nào mà tiện hơn không bạn? Ví dụ như là ở trên, a, Shazam hay là ở trên những cái ứng dụng AI bây giờ ấy, thì có rất là nhiều cái, a, liên quan đến cái việc là nghe đoạn âm thanh rồi xong đó là tìm ra đây là cái bản nhạc nào ấy. Thì bạn đã từng thử cách đấy chưa?
Ừm. Ừm. Ừm.